อ๋อ ก็คืออันเนี้ยค่ะ ตอนแรก ต้องบอกเลยเนาะว่า ตอนที่เราเข้าไปอะค่ะ เป็นแค่เหมือนยิมอะค่ะ เหมือนประมาณว่า เอ่อ มีนัก มีนักกีฬาเข้ามาต่อยมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือแบบประมาณว่า สอนแบบว่าให้เหมือนการออกกำลังกาย อะไรประมาณเนี้ย เหมือนแบบยิมกับฟิตเนสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เรื่องออกกำลังกายอะค่ะ แล้วคราวเนี้ย ด้วยความที เหมือนตลาดมวยเนาะ มันกำ ลัง มาพัฒนาอะค่ะ พี่สาวเราก็เลยแบบว่าดึงเราเข้ามาช่วย พอเราเข้ามาช่วย เราก็มาช่วยบริหารช่วยอะไร อย่างเงี้ย จนแบบ ว่า พัฒนาจากค่าย มวยอะค่ะเป็นโรงเรียนมวย ซึ่งสามารถเอานักเรียนต่างชาติอะค่ะเข้ามา เรียนมวยไทยได้ ใครที่สนใจเรียนมวยอะนะคะ ก็คือเป็นเหมือนประมาณว่า เอ่อ พัฒนาทักษะตัวเองทางด้าน มวยไทย อะไรเงี้ย อยากมีความรู้ทางด้านมวยไทย อยากจะเป็นแบบว่านักมวย อะไรอย่างเงี้ย อะ ก็มาเรียนคอร์สนี้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อ๋อ อ๋อ อือฮึ อืม ถ้าแบบ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ อย่างงี้ คือลูกค้าส่วนใหญ่อะเป็นต่างชาติ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ค่ะ ก็คือลูกค้าเนาะ 90% น่ะค่ะเป็นต่างชาติ แล้วก็ใน 90% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก เอ่อ 10% น่ะค่ะเป็นคนต่างชาติชาติอื่น ๆ เนาะ 50% น่ะค่ะ ก็เป็น เอ่อ เกี่ยวกับแบบคนจีน แล้วส่วน 40% น่ะค่ะ ก็จะเป็นอุซเบกิสถาน อืม
อ๋อ เขาสนใจแบบว่ากีฬามวยไทยของเรา อย่างงี้ ใช่ไหมคะ? อา แล้วอย่างงี้ ต้องมีเป็นเหมือนแบบเป็นแคมป์ หรือว่าเป็น เป็ด เป็นคอร์สที่แบบว่าเหมือนแบบว่าอยู่กินที่ ที่โรงเรียนเลยไหมคะ? หรือว่าก็ถึงเวลาก็มาเรียน? ต่างคนต่างไปนอนที่ไหนก็ไป หรือว่ามันเป็นยังไงอะคะ? อือฮึ
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ อือฮึ อา ได้ค่ะ เอาจริง ๆ แล้วอะมีหลาย หลากหลายเลยเนาะ ก็คือมีทั้งกินนอนแล้วก็มีทั้งไปกลับค่ะ แล้วก็มีทั้งนักมวยอาชีพด้วย อา ซึ่งเราก็เหมือนประมาณว่า พอเราได้พัฒนาหลักสูตรเนาะ สมัยก่อนอะค่ะมีแค่มวยไทยเนาะ มวยไทยแบบ สาม เดือน เป็นมวยไทย เบสิก สามารถแบบว่าออกกำลังกายได้ สามารถเรียน รู้ท่าทางของมวยไทยได้ คือสามารถแบบว่า เออ เอามวยไทยอะค่ะไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้ ก็คือเรียนในระยะเวลา 3 เดือน แต่เราอะค่ะทำหลักสูตรขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ตอนที่เราทำโรงเรียนเนาะ ก็เป็นหลักสูตร 1 ปี เขาเรียกว่า มวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะ อาชีพ อา คือถ้าเผื่อเรียนจบตัวเนี้ย สามารถม่ะเลาเป็น สามารถเอาไปเป็นแบบว่า เออ ทำตัวเองให้เป็นนักมวยอาชีพได้ คือขึ้นรายการได้หมดเลย อืม
อ้อ ค่ะ อ๋อ

อือฮึ แล้วสรุปมันยังไงคะ? มันถึงจุดเปลี่ยนที่แบบรู้สึกว่า "เอ๊ย! เราจะต้องเปลี่ยนจากงานข้าราชการ เป็นอย่างอื่นแล้ว" อะค่ะ อะไรคือจุดเปลี่ยน ของ คุณน่ะคะ?
ใช่ อา ก็คือลูกค่ะ ต้องบอกตามตรงเลย พอแบบว่า อ่า ดูทบทวนสิทธิ์เนาะ สิทธิ์แบบเบิกค่าเทอมลูกก็ได้นิดเดียว แบบเนี้ย เราก็เลยมีโอกาสอะค่ะว่า คุยกับสามีว่า "เดี๋ยว เออ เนี่ย พี่สาวอะชวนแบบว่าไปอยู่ต่างประเทศนู่นนี่นั่น" อะไรอย่างเงี้ย แบบ "เดี๋ยวจะทำใบ นู่น นั่นให้เนาะ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบประมาณว่า อยู่ใน process ที่แบบว่าดำเนินการแบบ เขาเรียกว่าอะไร ทำวีซา อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วเราอะค่ะ ก็คุยกับสามีว่า "เออ เราจะไปอยู่ได้ไหม?" ถ้าเผื่อแบบว่า "เออ เราจะไปแบบไปอยู่ถาวรเลยอะ เราควรไปดูกันไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตัดสินใจว่า ถ้าอย่างงั้นน่ะ ไปแค่แบบ 1-2 เดือน มันคงไม่ได้ผล เราก็คงแบบว่าต้องไปดูจริง ๆ จัง ๆ แหละว่า เราอยู่ได้เลยไหม ก็เลยแบบ ประมาณ ลาออกอะค่ะ แล้วก็ไป ไปอยู่ที่ต่างประเทศก่อนเนาะสัก 6 เดือน สรุปสามีร้องไห้ ดีใจ มาก ใช่ คือตอนแรกนึกว่า ร้องไห้เสียใจ ใช่ไหม? อืม ดีใจมาก คือ
อืม อ้าว อ๋อ ร้องไห้ดีใจ ดีจะ ดีใจในเรื่องอะไรอะคะ?